والله، أنا كان عندي مشكلة كده وكنت حابّة إن أنا أتكلّم معاك فيها، يعني يا ريت تنصحني وتقدّم لي نصيحة لإن الموضوع مأثّر عليَّ أوي، مأثّر على علاقاتي، ف مش عارفة أنا المفروض إن أنا أتصرّف في الموضوع إزاي، وطول الوقت بافكّر فيه و وأنا معترفة إن أنا غلط أصلًا في الموضوع، بس المشكلة إن أنا ما باقدرش أسيطر على نَفْسي، و وباحسّ بالندم بعدها بس م خلاص يعني، الكلام بيكون طلع منّي، أنا مشكلتي دلوقتي إن أنا
إمم.
لمّا حَد بيعلّق لي على أي حاجة آآ، سواء بقى نقد سواء يعني كانت حاجة هزار، أي حاجة، ف باندفع جدًا في الرَد بطريقة رهيبة، يعني زَيّ ما بيقولوا كده باشوط الكلم والكلمة بتطلع منّي آآ، بتبقى صعبة أوي على اللي قُدّامي، يعني أوقات الكلام ممكن يكون على صيغة هزار، بس أنا م ما بالحقشِ إن أنا أقف عند الكلمة وأميّز هل الكلمة دي هزار، هل هو نقد جَدّي آآ، نقد بنّاء نقد، نقد حاد ف ما باقدرش أسيطر على نَفْسي، باشوط على طول، باحدف كلام، وف وأنا معترفة إن كلامي بيكون صعب جدًا على اللي قُدّامي، والط و والطرف التاني بيزعل منّي، بس أنا ما باقدرش أسيطر، فأنا بجد نِفْسي أسيطر أوي على حاجة زَيّ دي لإن الموضوع أفور أوي معايا، وزعّلت ناس كتير ب بسبب الموضوع ده.
فاهمِك، فاهمِك. إمم. فاهمِك طبعًا ومقدِّر جدًا الموضوع ده، مقدِّر قد إيه إن الموضوع ده مضايقِك، وحاسِس بكُل كلمة قُلتيها، إن أنتِ ما بتقدريش تستحمِّلي أي نقد من أي حد. آآ، يعني، حتى لو نقد، يعني، <tsk> آآ، بنَّاء، هدَّام، بتبدئي تندفعي على الطرف الآخر، وبتعملي مشاكل وبتضايق وبتضايقي اللي حواليكِ. ودي مو وكويس أوي إن أنتِ أخدتِ بالِك من حاجة زي كده، إن الواحد ياخد باله من مشكلة عنده، دي من أهم الحاجات اللي الواحد ه بعد كده حياته هتفرِق فيها. آآ، إن هو يحافظ على الناس اللي حواليه، وفي نفس الوقت ما يضايقهمش، ويكون عارف قيمتهُم وهُم عارفين قيمته. آآ، فدي حاجة كويسة جدًا، أنتِ واخدة أنتِ واخدة بالِك منها. بس برضه، عايزِك كده، تقولي لي يعني، إحساسِك ده، يعني، <tsk> بيبقى عامل إزاي كده، أول ما بت أول ما بتاخدي النَقد عمومًا، أو أو أول ما بت ييجي لِك النَقد؟ بتتقبَّليه مثلًا والّا إحساسِك ال من ناحية الإحساس والمشاعر بيبقى عامل إزاي؟
بُص، هو أنا باحس إن الطرف التاني بي بيهاجمني، بمُجرد إن هو بيهاجمني، آآ، بيهاجمني علشان مش عايز يشوفني كويسة، مش عا مش عايز يشوفني في مَكانة، آآ، أعلى آمم، لأ، هو ما عندوش حق إن هو ينتقدني، ما عندوش حق إن هو يعلّق لي على أي حاجة، آآ ليه يعلّق لي؟ أنا ما طلبتش رأيك، فبلاش إن أنت ت تيجي تتكلم يعني آآ كلّمني عادي، مش لازم يعني تقول لي أنتِ في يعني ما باحبش حد ينتقد فيّا أي حاجة، بل يعني أ يا باحب كده إن الناس تطبِّل لي مِن الآخر. يعني آه
فاهمِك، آه. أيوه فاهمِك، إن أنتِ صح، صح.
هي الفكرة إن أنا م ما تجيش تقول لي أنتِ عملتِ ليه كذا، ما تم لأ، ما تكلّمنيش بالطريقة دي لأ، آآ أنا عايزاك تطبِّل لي آه، أنتِ تمام أنتِ كُلّ حاجة، آمم، أنتِ برافو عليكِ، باحب أسمع كلام حلو، إنّما هنخش بقى في كلام مش تمام، آمم، تريقة، تقلِّل مني أو تحسِّسني كده إن أنا قليّلة أو إن أنا باعمل حاجة غلط، للأسف م مش باحب ده و و والمُشكلة إن أنا عارفة إن أنا فيّا حاجات غلط، وإن أنا باعمل أكيد حاجات غلط، ما هو أنا مش ملاك أنا مُدركة لحاجة زي دي، بس الفكرة إن هو أنا بابقى قاعدة عادي جدًا مُجرّد ما أنت تقول لي ليه أنتِ عملتِ كذا، ليه ما عملتيهاش بالطريقة دي، يعني مثلًا جوزي ممكن يقول لي إيه، هو أنتِ ليه عملتِ كذا ما عملتيش ليه يعني ممكن أكلة مُعينة، آمم، إيه رأيِك نغيّر الأكلة دي؟ اعملي لنا كذا. اللي هو يعني دي مش عاجباك؟ هو أنا مش تعبانة فيها، مش دي مكلّفاها مش دي مش عارف إيه، فبادخل شمال على طول ما فيش عندي حتّة التفاهُم، إن أنا أستمع، أنا باهجم على طول للأسف.
إمم. فهمتِك، إمم. فهمتِك أيوه، فهمتِك ومقدّر وعارف قد إيه الموضوع ده مضايقِك، وحاسس بكل كلمة قُلتيها إن أنتِ دايمًا بتحبّي المدح أكتر من الذم، أو المدح أكتر من إن هو حد يقول لِك أي جملة تانية، حتى لو الجملة التانية دي جملة بسيطة، على طول بتندفعي وبتردّي علشان تشوفي الطرف اللي قدّامِك هيعمل إيه، أو الموضوع ده هي يعني هي هي يعني هيتحل إزاي، أو إن هو يعني آآ الطرف التاني ده آآ بيكون برضه ممكن يكون حد قريّب منِك، فعشان كده أ آآ الموضوع النقد عمومًا بيَتَوقّف على حسب مين الشخص اللي بينتقد، والّا الموضوع بالنسبة لِك بيبقى كله واحد؟ يعني لو شخص غري غريب مثلًا، أو صديق مثلًا، أو زميلة في الشغل، غير لما يكون حد قريب منِك مثلًا، والدِك، والدتِك، زوجِك، والّا الموضوع بالنسبة لِك واحد إن أنتِ ما بتقدريش تَتَقبَّلي أي نقد خالص؟
بُصّ هو أنا وصلت لمرحلة إن أي حد لو جه انتقدني أنا بارُد. يعني يمكن آآ لإن أنا من صُغري طول الوقت والدي كان آمم عشان أنا بنت وحيدة وكده، فكان بيقوِّم شخصيتي أوي، آآ بنت وحيدة على ولاد فما كانش عايز إن أنا البنت أكون بقى متدلّعة وكده، آآ لأ كان عايز يقوِّم شخصيتي وأنا صغيّرة فكان يقول لي: "آآ أنا ما عنديش دلع للبنات ال ال لو دلّعتِك دلوقتي أنتِ هتتصدمي بال بال بالواقع ال ال" آه، فطول الوقت بقى كنت لما آجي أعمل أي حاجة حتى تصرفات عاديّة جدًا، أخطاء عاديّة جدًا، فكنت طول الوقت باسمع نقد وكلام كبير أوي، وكنت اقعد أعيّط وأزعل منه، فما كنتش بقى يعني بافكّر حتى الكلام ده كان إيه، يعني أنا كنت بازعل وبس وباكتِم جوّايا. فلمّا كبرت بقى آآ ات اتزرع جوّايا اللي هو أنا ما ينفعش أسمح إن حد يقعد ينتقدني ويقطّم فيَّ، ويقلِّل مني زي ما كان والدي كان بيعمل لي، لدرجة أنا أنا مُدرِكة إن أنا والدي أكيد كان خايف عليَّ فكان بينصحني، بس يمكن الأسلوب اللي ما كانش أحسن حاجة، فبقيت طول الوقت بقى باهاجم أي حد يفكّر إنه هو يعلق لي حتى لو تعليق صغير. لدرجة إن أنا باقول لِك جوزي أوقات يقول لي يعني أما أكون تعبانة في شغل المطبخ والكلام ده، وعملت أكل وكده، ممكن هو يقول لي إيه، آه جميلة، بس ناقص مش عارف إيه. فاللي هو يعني ما فيش تقدير ما أنا واقفة، وأنت عارف إن أنا ما ليش في الأكل بس باتعلّم عشان خاطرك، وبتلاقيني بق دخلت شُطت، اللي هو ما فيش حاجة عاجباك، وما فيش حد بيقدّر أي حاجة أنا باعملها، ده بدل ما تقول لي تسلم إيدك، يعني الموضوع اتحوّل معايا لمواقف بسيطة جدًا، يعني إيه المشكلة لما هو يقول لي آآ ناقصة ملح؟ آآ كانت عايزة يعني تطلّعيها بد
في الحياة بعد كده، آه. امم. فاهمِك. فاهمِك، فاهمِك. امم. يعني أنتِ عارفة ك عارفة كده فعلًا؟ عارفة إن هو أنتِ ما فيش مشكلة، لكن أنتِ مش بتقدري تَتَحمَّلي الموضوع، مش بتقدري تصبري إن هو آآ يعني يقول أي حاجة بسيطة بينتقد فيها أي حاجة أنتِ عملتيها؟
بالضبط، هي دي يعني، طبعًا في الشغل، لو حد جه انتقدني من الزملا، اللي هو أول حاجة هو أنت مالك؟ هو أنت اللي هتحاسبني! ليه تحاسبني؟ يعني ما مديري هو اللي موجود، هو يحاسبني، يعني ما حدش ليه علاقة. وممكن يكونوا بينصحوني أصلًا، اللي هو علشان مديري ما ينتقدنيش، أو مديري يعلِّق لي على الحاجة، وممكن يكون خوف منهم، بس أنا باشوط على طول، وللأسف بقى يعني بعد ما خلاص الكلمة تكون طلعت مني، لأن الكلمة أنا ب دايمًا باقول إن هي كلمة سهم بيطلع وبينفَذ خلاص، ما بينفعش إنه هو يرجع تاني. ب بأدُرِك بقى حتة اللي هو إيه طَب ما هو عادي، هي كانت خايفة عليّا، إيه المشكلة؟ آآ برضه زي جوزي، ما هو أكيد ح بيقول لي كده علشان المرة الجاية تكون أحسن، ويقول لي آآ، تِسْلَمْ إيدِك، وأطوِّر من نفسي، يديني دافع وكده. إن أنا أسمع الكلمة الحلوة بعد كده، فهي دي بقى أنا عايزة إن أنا أول ما أسمع كلمة مش عاجباني أَهْدَى كده، وأَركَزْ. أنا بقى ما باعرفش أعمل النقطة دي.
كويس فهمتِك. إمم. أيوه فاهم فاهمِك جدًا. فهمتِك طبعًا، فهمتِك وحاسس جدًا ومقدرّ جدًا كل كلمة أنتِ قلتيها آآ، وهاقول لِك دلوقتي آآ، يعني آآ، أنا هنا موجود عشان أساعدِك وعشان أبقى معاكِ، مهم أوي، أوي إن أنتِ عارفة إن أنتِ محتاجة توّقفي، محتاجة تاخدي بالِك من كذا حاجة، دي حاجة مهمة جدًا بما إنِك عارفاها يعني دي حاجة كويسة، بس عشا أقول لِك برضه آآ، علشان نقدر نعمل كده محتاجة تشتغلي على نفسِك على قد ما تقدري، أنتِ الفكرة جواكِ، الفكرة جوّه عقلِك، إن أنتِ فعلًا لازم ت لازم تهدي لازم مش مشكلة إن هو يقول لِك عادي إن الأكل فيه مشكلة أنتِ عارفة إن ده الصح، لكن دماغِك ما بتقدرش تتقبل ده طبعًا نتيجة التربية اللي أنتِ اتربتيها أو المعاملة اللي كان بيتعاملها لِك والدِك زي ما أنتِ قلتِ، عشان كده لازم تشتغلي على نفسِك على قد ما تقدري إن أنتِ تهدِّي نفسِك تهدِّي نفسِك تهدئة كده فورية لمّا حد يقول لِك أي نقد، تتنف تتنفسي كده وتُقفي كده وقفة قصيرة لحد 5 ثواني تفكري في الرد بتاعِك أو لو الرد بتاعِك اللي أنتِ هترديه رد اندفاعي كمليهم 10 ثواني مش هياخدوا من مش هياخدوا من وقتِك حاجة أو مش هياخدوا من الطرف التاني حاجة لأن هو بيكون متخيّل إن أنتِ مستن مستنيكِ أنتِ تردي فأنتِ من ال5 أو ال10 ثواني دول تجمَّعي رد كويس وأنتِ بتتنفسي تنفس كويس هنلاقي تلاقي الدنيا هديت معاكِ حتى لو رديتِ الرد الرد هيبقى أهدا بكتير من إن أنتِ تكوني مندفعة وتقولي الرد مرة واحدة أو أول رد يخطر في بالِك.
صحيح. هي فكرة حلوة، لإن يعني لساني بينطلق في ثانية واحدة مُجرّد ما الطرف ده بيسكت، أنا لساني بينطلق، ففكرة حلوة حتّة إن أنا يعني آمم، أحاول أهدّي نَفْسي أعد فعلًا زَيّ ما أنت قُلت لي كده م يعني أو أهدى لع مدّة 10 ثواني يعني أعتقد إن أنا هاحتاج إن أنا أزوّد وقت أطول من كده كمان بَس هي الفكرة ذات نَفْسها لأ، يعني ممكن أحاول أهدِّي نَفْسي فعلًا اللي هو إيه لأ، ما اتكلمشي أسكت حتى لو الطرف التاني كلّمني وقال لي أنتِ ساكتة ليه؟ أحاول إن أنا أسكت وأفكّر في آآ، آآ، الكلام يعني هل الكلام ده ممكن
إمم. بالضبط، الغرض التفكير، الغرض فعلًا التفكير.
هي هي كخطوة مبدئية فعلًا كويسة معايا، أنا عارفة إن أنا لازم أتدرّب عليها وآخُد وقت في الموضوع ده، فأنا محتاجة فعلًا إن أنا يعني إيه أهدى قبل ما ما أنطلق في كلامي وآخُد وقتي يعني تمام يعني، طيب أنت تنصحني بإيه بقى يعني وأنا باتكلم، يعني وأنا دلوقتي خلاص هديت و إن أنا أرُد، يعني هل أنت بتنصحني إن أنا أحاول أستفسر عن الموضوع والّا يعني أضحك آآ، يعني أغيّر الموضوع؟ يعني برضه ما عشان أنا خايفة برضه إن أنا أما آجي أتكلّم يعني حاجة تِفلت منّي غصبٍ عنّي، يعني أنا مدركة إن الموضوع هياخُد معايا وقت.
بالضبط. إمم. فاهمِك طبعًا، والحتة دي مهمة جدًا إن أنتِ أخدتي بالِك منها، إن أنتِ لمّا هتهدي وتسكتي المفروض تتكلّمي تقولي إيه، أول ما تبدأي تتكلّمي، تتكلّمي عن الحاجة اللي جواكِ تقولي آآ، ت أول حاجة طبعًا تتكلّمي تقولي آآ، أول حاجة تسمعي بودانِك الحاجة، وتمرّريها على عقلِك هل فعلًا الملح زيادة أكل، آه فعلًا زيادة أكل، هل هو فعلًا قال تسلم إيدِك، آه فعلًا قال تسلم إيدِك، بس هو آآ، التعليق الوحيد على حتة الملح الزيادة مش على حاجة تانية، هو ما أنكرش إن الأكل آآ، إنِّك تعبتِ في الأكل وإن أنتِ عملت أكل كويس، هو كُلّ الوحيد في كُلّ تعليقُه الوحيد على حاجة تانية خالص، مش كُلّ الموضوع، إنّما أنتِ بالنسبة لِك عشان بتكوني عايزة الموضوع يبقى بصورة مثالية، فبتندفعي على طول، لدرجة إن أنتِ ممكن تعملي مشكلة زي ما أنتِ قلتِ، فلمّا يحصل الموضوع ده معاكِ رُدّي ردود قصيّرة على قد ما تقدري، تقولي له حاضر أنا هاحاول أضبّطُه المرّه اللي جاية أكتر، ولو اتضايقتِ اتضايقي جواكِ لأن طبعًا اللي قُدّامِك ما ارتكبش جريمة علشان تندفعي فيه الاندفاع ده، دي نقطة مهمة جدًا لمّا هتفهميها جواكِ وتفكّري فيها هتلاقي نفسِك دايمًا بترُدّي ردود كويسة وردود قصيّرة على قد ما تقدري.
إمم. صح. صح، أنت عندك حق، محتاجة إن أنا أهدى وإن أنا أفكّر في الكلام، ويعني آخد حتى الشيء الإيجابي وأنا أرُدّ على الشيء الإيجابي، بلاش الموضوع الس الكلام السلبي اللي أنا بافكّر إنه هو يقصدُه بيه، وألغيه وأحاول أفكّر بشكل إيجابي أكتر آآ، وما أندفعش مباشرةً كده، يعني أعتقد بالتدريب الموضوع هيبقى أحسن معايا واحدة، واحدة، طبعًا أنا باشكرك جدًا لوقتك وتفهّمك، وكمان نصيحتك الجميلة دي، شكرًا جدًا ليك.
عفوًا طبعًا مُرحَب بيكِ في أي وقت، لو عُزتِ أي حاجة تانية هتلاقيني موجود، شكرًا جدًا لكلامِك.